آه <giggles> أنتِ جيتِ لي في حتة صعبة أوي الصراحة آآ، إن أنا طول الوقت فعلًا جوزي شايف إن آآ، يعني المفروض أعمل مثلًا 10 of 10 لأ، 10 من 10 وأنا شايفة إن أنا مجهودي يعمل 7 من 10 مثلًا.
<chuckles> اهم.
فباشوف إن أنا لو عملت ال 10 من 10 آآ أو لو عملت منك أكتر شوية مش هاوصل ل10 من 10 وفي نفْس الوقت أنا هابقى تعبانة، فباقول لأ خلاص أنا هاخد وقت راحة، ما دام أنا كده، كده مش هاوصل للتوقعات المطلوبة، وكده كده مش هابقى عملت حاجة وهابقى كمان تعبانة؛ فما فباقول لأ، أنا مش جاية على نفسي وهو ده هي دي مقدرتي يعني، فاهمة؟ آه.
فاهماكِ. يعني، يعني زي ما بيقولوا كده إيه، يعني: "رَحِم الله امرِأً عَرف قَدْر نَفْسهِ"، فأنتِ بدل ما ت تُهلكي نفسك زيادة، ومش هتعرفي تعملي حاجة بعدين، فاللي عملتِه أحسن يعني. بُصي، هو عايزة أقول لِك، هو معظم يعني فئة كبيرة من الرجال، بيبقى عندهم إحساس إن هم شايفين مامتهم مثلًا، أو حد معاهم في البيت بيعمل كل حاجة، و وبيباشر كل حاجة، ومع نفس الوقت بيعملوا بيعملوا آه مجهود كبير، بس ده ناس بتاعة زمان يعني، فبيبقى متوقع مع من الز الزوجة اللي معاه أو شريكة حياته، إن هي فعلًا زي برضو والدته، هتعرف إن هي ت آآ تعمل مهام كتير، و وحاجات بتخلص مثلًا في 4 ساعات، هي تخلّصها في ساعة، آآ ال الناس بتاعة زمان آه الناس بتاع الزمان فعلًا لأ، هي عندهم يمكن كان عندهم صِحَة، عندهم عاشوا في روقان بال كتير أوي، فده أثّر بعدين على صِحَتهم. اهم.
بالضبط، بالضبط. مش هاوصل للرضا ال اللي هو عايزه برضو، آه. الموضوع ده بَشِع الصراحة، صعب أوي. أخلّصها في 10 <laughs> <chuckles> دي حقيقية، فعلًا. وما فيش وما فيش كُم ال ما فيش كَم المسؤوليات دي كمان على فكرة يعني، السِت زمان ما كانتش ما كانتش ب بتِعمل بيتها وتشتغل و و والغلاء اللي الموجود ده، تفضل ت تعافِر فيه، فأنا شايفة إن كان في جزء آي نعم آه في جُزء من مسؤوليات كبير، بس في جزء من الراحة النفسّية، أنا ما فيش أنا ما عنديش راحة نفسّية.
بالضبط، عندِك حق والله.